Que legal, pô. Que legal ter criado isso do 0 e ter essa essa experiência, né? Porque, como você disse, no final das contas a gente conta o o mestrado ou o doutorado, o que seja, mas tem muito contexto por trás, né? Então, tem essa mudança, tem o bendito covid que aconteceu, calhou de de estar no meio.
É Sim. Aham. Sim. <chuckles> Aham. Exatamente. E, é.
Realmente, muita história paralela aí que a gente às vezes esquece um pouco de contar, mas, uh! Um sufoco.
É, é verdade, assim, são muitos desafios, né, eu lembro que quando eu estava vindo, aí aquela questão da pandemia, aí a diferença, né, o o euro subiu muito, o real baixou muito, então, assim, teve uma hora que eu olhei para aquilo, eu falei: "Não. Que isso? Que que eu faço?" Porque eu vendi meu carro, assim, sabe, pra vir e tal, e eu pensei: "Meu Deus, <laughs> que que eu tô fazendo, <chuckles> sabe? Será que eu tô errando ou, tipo, eu devo ficar quieta aqui, faço doutorado aqui mesmo, eu não vou para fora?" Enfim. Mas deu tudo certo. <giggles> É, exatamente. Logo na minha vez vem uma pandemia, vem 1 euro a 6, é. "E agora?" <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Pois. <laughs> <laughs> Aqueles pensamentos, né?: "Logo na minha vez, não acredito!" <laughs> Pois, pois. Bom, é é complicado sim. Eu também estava em Portugal nessa época do do covid, foi uma maluquice, assim, tra trabalho, pra conciliar tudo e tudo que estava acontecendo no contexto. Meu Deus do céu, tudo, tudo se coloca ali no na situação e fica meio difícil mesmo. Mas que legal, pô. Legal, legal essa história.
Aham. Sim. Aham, aham. <chuckles> Si <chuckles> Sim. É, é. E agora o teu jogo, assim, você, ele já foi, né, já tá aí online.
Uhum. Uhum. Sim.
E, e você tá feliz, assim, tipo, você tem a um feedback? Como é que funciona, assim? Eu não realmente não entendo nada.